А, знаешь, я, м, чувствую себя одиноко на разных вечеринках, мероприятиях, праздниках. Бывает так, что, м, люблю ходить на такие вещи, несмотря на то, что я, м, интроверт. А, вот. Но мне нравится само вот, э, знаешь, какое-то ощущение праздника, что ли, что можно иться Да, атмосфера, куда-то, а, выйти, о, кого-то увидеть. Потом там, м, частенько, знаешь, в таких, а, местах бывают, э, какие-то концерты, какая-то вкусная еда. Ну, и вообще можно, знаешь, с кем-то познакомиться. А, вот, ам.
Мгм, атмосфера.
Поэтому Но! М Бывает так, что вот, например, последний раз я была на таком мероприятии. А, меня, в принципе, туда пригласили. То есть я не просто там, <chuckles> м ф совсем пришла в незнакомую компанию. Ну, как, м людей там было очень много, это было во достаточно большое мероприятие. Но, а, человек, который меня пригласил, и он был заведуемым мероприятием, да, он, м ну, нь не совсем он со мной общался, потому что он был занят организацией всего этого. И вот, э, я себя как-то чувствовала одиноко. Вот. Хотела бы, знаешь, э, понять, что мне делать. Может быть, это нормально. Вот. А может быть, мне нужен какой-то вот совет, а, как поступать в такой ситуации.
Мгм. Мгм. Ну, я тя понимаю, что ты любишь, в принципе, ч ты человек, ты, м, хочешь быть, э, в центре, пообщаться, на других посмотреть. Тут н такое хорошее, хорошее желание, э, р развлечений. Тем более тебя пригласили на на это мероприятие. И вот, э, вот скажи, пожалуйста, когда ты на самом этом мероприятии, тебе тебе хочется общаться с этими людьми, или ты просто вот п к просто хочешь быть вот так вот, э, в, э, в этой атмосфере и понаблюдать за другими? Вот что бы тебе хотелось?
Да. Ну, вот это, кстати, а, интересная такая мысль. На самом деле, мне, может быть, мне не особо хочется общаться там со всеми, но точно не со всеми. М, мало с кем, наверно, даже если так, а, говорить детально, но, например, м, м, хотелось бы общаться с человеком, который меня пригласил больше, да? Хотя вот я тебе сказала, что я объективно понимаю, что он там организует мероприятие и как бы он, м, наверно, должен со всеми гостями пообщаться немного. То есть, э, в принципе и, э, не то что я прям хочу с каким-то большим количеством человек общаться, но, м, мне бы хотелось всё-таки, а, какого-то общения.
Мгм. Мгм, ну, хотя бы чтоб 1 человек, да, рядом был с тобой и с ним хотя бы о чем-то, о чём-то поговорить и не чувствовать ся одиноко, да?
Н-да. И ты знаешь, вот, э, мне бы хотелось, чтобы сам этот человек, э, <laughs> про проявил инициативу, потому что, ну, я довольно-таки стеснительная.
Мгм, мгм, а вот когда тебя вот приглашают на такие мероприятия, было как-то обговорено вообще, как это всё будет протекать и кто там будет?
А, нет, в принципе, не было, но я, э, ну, сама представляла, что это будет такой за формат, вот, и понимала, что там, ну с буд будет много незнакомых людей. А, вот, э. Поэтому так немного представление есть, но, а, прям кто именно, да, этого я не знаю. И что, что будет происходить.
Мгм, мгм, а вот ты во время самой вь вот этой в вечеринки этой, ты им, э, вот ты сказала, ты стесняешь стесняешься с другими разговаривать? Но вот, а, а ты можешь подойти к этому человеку, который тя пригласил, и хотя бы вот, м, ну, пару пару слов, перекинуться парой фраз, чтобы хотя бы, а, вот так вот почувствовать ся более или менее, ну вот так сказать, в своей тарелке?
Да, ты знаешь, это происходит. И даже он сам ко мне подходил
Мгм.
1 раз, наверно, так и подходил, вот, и говорил какие-то пару слов. Вот. И мне было это очень приятно, но- недостаточно, потому что, всё-таки, это было очень быстро. Вот. Ам Если я там встречаю каких-то знакомых, даже малознакомых, с ними мне, э, легче всё-таки, да, перекинуться словами. Вот. А, например, когда совсем незнакомые люди, ну, я мне очень сложно начать контакт самой.
Мгм. Мгм. Ну, хотелось бы, да?
Ну да, есть такие, с кем хотелось бы.
Мгм. Ну, вот это уже хорошая вещь, что хотелось бы, а то обычно некоторые не не хотят, не хотят не хотят, и им вот, вообще, очень тяжело. А ты, в принципе, хочешь? Просто, видимо, вот этот вот 1 шаг, э, просто улыбнуться, спросить: "Как дела?" Ку какую-нибудь базовую такую фразу, поделиться своим мнением о этом мероприятии, э, вот это и вот именно тяжело сделать, да?
Ну да, действительно. Хотя вот ты сейчас говоришь, что вот эти вот базовые "улыбнуться"- в принципе, это мне не тяжело сделать как раз таки, ну, как бы я это не пробую. Мне просто кажется, что, знаешь, э, я н должна начать беседу с какой-то, в общем, умной мыслью либо, а, какой-то обязательно вот
Мгм.
м, определенной целью. Э, вот.
Мгм. Ну, ты знаешь, всё зависит от формата самом мероприятия. Если это просто мероприятие, где лю людей много собирается, то то не обязательно, чтоб прям все с какой-то умной целью и вот с первой фразы будут делиться. Это аб так обычно не бывает. Ну просто все люди ведь тоже друг к другу присматриваются. Если особо не знают друг друга, то тут идут базовые какие-то фразы: "А как вам вечеринка? Как вам музыка? Или, там, ш а А а где вот этот напиток?" Ну, вот такие вот базовые базовые, м, слова-ледоколы, которые как-то позволяют, н людям начать перекидываться фразами. Потому что от остальные люди ведь тоже не знают тебя и тоже ведь никто вот так вот не будут сразу с большой речью подступать.
Да. Н-да, точно. Ну ты права, на самом деле. Вот, я так об этом сейчас думаю, что, о м мне тоже, ко мне тоже никто никогда с какой-то речью не подступал. Вот, просто, м, была такая ситуация 1 раз, что я решилась вот заговорить и что-то сказать. И получается, что я сказала, а, и, в общем, как-то слово я неправильно произнесла какое-то. Ну, в общем, у меня изо рта вышел какой-то бред. Вот, и, а, я себя чувствовала очень неловко.
Мгм. Мгм. А вот ты сказала, ты неправильно произнесла это слово, потому что, э, мероприятие, где это проходит, проходит на другом языке, не на родном твоем языке?
Нет, это было на родном, но, видимо, от волнения, знаешь, э, я <chuckles> я не знаю вот что, от волнения, по-другому это не объяснить. Вот я просто вот, э, н н неправильно, да, э, поменяла, там, а, буквы местами.
Мгм. Окей. Ну, ты знаешь, э, ошибки делать свойственно всем: и даже и политикам, и ораторам иногда делаются ошибки. То есть, э, п это это не конец света. Ну, ош сделал ошибку и можно над самой собой же и пошутить, в принципе, чтоб, э, вот сгладить эту свою неловкость. И все з все забудут об этом. Это просто твое внимание, оно на нём так сконцентрировано, а остальные люди-то, они это слово и через 10 минут и забудут.
Ага, да. А, точно. Ну ты знаешь, что это м мне понравилась вот эта идея: подшутить на над этим, над этой ситуацией, правда. И да, и это так и есть, что я сконцентрирована на этом, потому что я, например, не помню, э, кто когда-либо какое-то слово произнес неправильно. Вообще это какая-то ерунда. Но вот получается, что, а, такие моменты, они, вот знаешь, мне как-то, а, мешают. Вот.
Мгм. Мгм. Будто тя тормозят, ну, как будто саму себя тормозишь. А так, в принципе, остальным им не особо это так важно.
Мгм. Да. И, а, потом, знаешь, тоже вот хочется понять, опять же, вот когда мне уходить с ну, с какого-либо мероприятия. Потому что, например, если мне там особо не удалось с кем-то поговорить, мне кажется тоже, что на меня смотрят люди. Знаешь, они смотрят, и они видят, в что она одна. Она там, <chuckles> никто с ней не разговаривает. Она ни с кем не разговаривает. Но она там до самого конца, а, почему-то находится, как будто, знаешь, что, может быть, мне не нужно раньше уходить, если, как бы, у меня там нет знакомых, потому что это становится как-то неловко.
М. Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, время уходить, наверно, ты сама почувствуешь, ка что ты, ну, вроде бы ты ни с кем не разговариваешь, и, ну, ты послушала музыку или, там, что-то там послушала. Ну, когда ты чувствуешь, что н не совсем тебе, не совсем ты своей тарелке, я думаю, и тогда и время уходить. Не из-за того, что как другие думают, а вот как ты сама чувствуешь. Ну, не знаю, обычно скока длится мероприятие, там, с 2 часа, э, максимально.
Мгм. Ну да, получается, вот, э, последний н вот это н, про который я те проводила пример, оно было, наверно
Мгм.
Ну, 2,5, максимум 2, да, где-то было.
Мгм. Ну, в принципе, если ты чувствуешь ся одиноко и не совсем, нес немножко неловко, то я думаю, может, 30 минут, э, 40 минут- такой вот где-то вариант. Ну, самый 1, д э, вот этот вот, эм, индикатор это будет твое чувство с что ты сама не очень себя чувствуешь. Тет эт Тогда действительно, да, не надо, не надо тянуть, э, и не надо думать, что остальные думают.
Мгм, м. Да. Ты знаешь, потому что бывает так, что вот приходишь на мероприятие и, а, ну, вроде и хочется с кем-то пообщаться, но потом понимаешь, что особо-то и не с кем. То есть, э, е х с с теми, кто там есть, э, не особо хочется. И как бы тогда, наверно, нет смысла вот там оставаться так одной стоять.
Н-да. Ну конечно, да. Если ты одна и чувствуешь себя одиноко, да, то эт не надо, т э т усугублять это и дальше. Т раз чувствуешь, что что н мне неинтересно, не с кем пообщаться, то, м, так, э, в красиво уходишь.
Мгм. Да. Спасибо тебе большое, что ты меня выслушала и поддержала, дала какие-то идеи мне, как начать, э, разговоры или не бояться ошибки. Я, а, теперь себя поувереннее чувствую.
Мгм. Ну, рада была пообщаться с тобой, поделиться тоже какими-то советами. И я желаю тебе, м, больше чувствовать такой вот, а, свободы, лёгкости, и не бояться каких-то своих ошибок, потому что ошибки все делают. И всего тебе доброго, па
Супер! Спасибо.